Fíjate que, últimamente he traído ahí unos pensamientos, yo creo que ya sobrepensamientos que no me dejan estar tranquilos y no me gustan. Por eso acudo a ti, para que a través de esta plática, a ver si me puedes dar unos consejos, o o una orientación, algo así, porque me considero una persona muy tranquila, y pues, muy chill, que fluye, que que no la verdad es que no me angustian tanto las cosas y soy muy relajado. Pero últimamente, y de unos meses para acá, este, y para darte un poquito de contexto, me mudé, eh, vivo solo en en un departamento y bueno, está aquí mi novia siempre, pero todavía no no vivimos juntos, pero es como como que casi ya, ¿no? Entonces Sí, sí, sí. Entonces, como que ando muy ocupado, pues, trabajando mucho, amueblando el departamento, este, tratando de de levantar proyectos personales, eh, soy ingeniero en software, entonces, paso mucho tiempo aquí en casa, pero también trato de de estar, este, trabajando en otras cositas, tengo un un emprendimiento personal de de publicidad digital y e impresa. Entonces, también luego como que ahí ando imprimiendo carteles, flyers, ando haciendo páginas web y todo un poco. Este, y Sí, yo yo ando como que ahorita muy concentrado en esto, en en ir generando dinero, tener este ahorrito. La verdad es que ya pronto quiero casarme, ya llevo 8 años con mi novia y no quiero llegar a los 10 y que todavía no le pedí, mínimo, matrimonio. Y sí, todo todo esto lo tengo como que muy en claro hacia dónde va encaminada mi vida, pero, por lo contrario, mis papás creo que sienten un es esperan cosas en mí, tienen unas expectativas diferentes en mí y como que ahorita la verdad, no las estoy llenando tanto y y eso me tiene muy angustiado.
Claro. Ujú. Sí, entiendo. Muy bien, ¿eh? Ujú. Claro, sí, se entiende, es verdad. Bueno, pues, la verdad, gracias por contármelo y por darme la confianza, la verdad, eh, ahorita, como me dices, eh, entiendo que que pues tú estás en otro lugar ya viviendo, te mudaste, tienes, eh, ya viviendo con tu novia, ¿no? Un poquito. Bueno, me dices que no vives con ella, pero pues que se ven mucho, casi todos los días, ¿no? Y y pues, me como me dices, eh, que ya trabajas, te te felicito, la verdad, eh, trabajas, eh, desde casa, hasta tienes tu negocio, le estás buscando y, pues, se me hace superbién, eh, todo lo que estás haciendo. Ah, ahora, para preguntarte, lo que dices, que tus papás esperan algo de ti, eh, ¿qué es lo que esperan de ti tus papás? Eh, ¿cómo es que tú sientes que a lo mejor no estás cumpliendo con esas expectativas?
Sí, sí, sí. Ay, yo creo que en general, muchas cosas, de yo sé que somos de generaciones muy distintas, y a veces yo creo que no les puedo hacer entender, aunque yo no creo que tenga la verdad absoluta ni ni mucho menos, pero creo que sí es un hecho que los tiempos han cambiado muchísimo, y sobre todo, en el aspecto, ec económico y de inflación y todo esto. Ya no es tan sencillo como antes, eh, comprar una casa, comprar un coche, decir: "Mm, <tsk> ya, dentro de estos meses me caso". O ya ir planificando tener hijos o algo así. Pues yo la verdad, ahorita no lo veo tan sencillo y desde siempre he tenido como este factor rebelde de que bueno, no rebelde, pero sí me escucho mucho y, por ejemplo, me cambié de carrera. Entonces, mis papás ya esperaban que a mis 21 ya estuviera graduado y me me, me gradué a los 25 Este, no me he casado. Saben que es mi mi intención casarme. Tampoco me siento tan grande. Apenas tengo 27. Este, entonces no no no le veo yo la apuración y de repente de: "Oye, ¿han platicado en tener hijos?". Porque, pues, mis papás adoran a mi novia y y te digo, ya llevamos 8 años juntos.
Entiendo, sí. Claro. Entiendo, sí, ya que tienen bastante tiempo juntos, la verdad, sí.
Sí, sí, sí. Entonces, pues, entiendo lo que me dicen, pero siento que a veces, sí están como que, no los lleno con nada. O sea, les de que: "¿Oye, te compraste un coche? ¿Has visto lo de un coche?". Y yo, pues, les comento que ahorita prefiero invertir en mi negocio, comprando una impresora buena, eh, una laptop muy buena como equipo, porque yo sé que le voy a sacar más dinero aún, ¿no? Y pues el carro como que no me preocupa tanto cambiarlo, eh, pues es uno muy clasiquito. Entonces, es como de: "Mm".
Wao, interesante, sí.
Sí, sí, sí. O sea, siento que ellos como que quieren otro ritmo y y yo estoy totalmente como que en otros planes. Entonces, yo creo que en general eso, que buscan, como que estas expectativas de antes, de casarme, de hijos, de el coche de que ver una casa y yo ando de que, ahorita quiero invertir, quiero viajar, conocer y ya después ya vemos eso, ¿no?
Sí. Bueno, bueno, como me dices, lo que tus papás esperan de ti es más como que tú empieces tu propia familia, ¿no? Como me decías, desde el principio que ellos querían que estudiaras y que terminaras tu carrera desde a los 21 años, se tomó un poquito más de tiempo porque tenías también otras, no sé, otros, eh, expectativas tú también para ti mismo, ¿no? Entonces, eh, ahora que también ya estás de novio, pues quieren, eh, que te cases pronto. Eh, como me dices, siempre los papás van a a querer lo mejor para ti. Pero, pues, también a veces que tú sabes qué es lo mejor para ti en este momento, como me dices, ¿no? Y te quería preguntar, por ejemplo, eh, ¿has hablado con alguien tu familia de este tema? Porque la comunicación es muy importante, ¿has hablado de de alguien a lo mejor con tu mamá, o con tu papá, o o a lo mejor con algún hermano que tengas?
Sí. Sí, sí, sí, eh, como que ahorita se invirtieron un poquito los papeles. Al principio, mi mamá me decía que que ya empezara como que a echarle un poquito más ganas, que, pues, mi novia, este, estaba acostumbrada a ciertas cosas que de momento yo no le podía dar, este, entonces que, pues, empezara como que a a ingeniármelas y quería ver, eh, no sé, otras actitudes en mí. En ese momento era cuando me recién me había ca este cambiado de carrera. Andaba, pues, todavía con unos años por delante. Mi novia ya estaba en sus últimas materias. Ya estaba por salir, ya hasta se había tomado la foto con el birrete y todo, y yo ahí todavía a mitad de la carrera. Entonces, mi mamá era como que: "Oye, y cuando salgan, ¿qué le vas a invitar? Y así", y yo, pues, desde siempre he trabajado, desde los 17 he he pagado mis cosas. Me gusta ser muy muy independiente en eso, entonces, lo que yo estaba ganando en ese momento lo invertía totalmente en mi carrera y en y en lo que necesitaba. Como te comento, que es software, pues necesitaba una laptop buena y y un internet bueno.
Qué padre. Muy bien, ¿eh? Ujú. Claro, sí. se entiende, tu quieres lo mejor para tu carrera.
Sí, claro. Entonces, en ese momento mi mamá era como que: "Échale ganas. Apúrate", y mi papá era como que: "Tú tranquilo, todavía no". Y ahora, eh, que ya este me gradué, que ya tengo mi dinero, que que ando como que ya en otro rollo. Mi mamá está muy tranquila. Sí, me dice como que: "Oye, sí, me gustaría que te cases", y eso, pero no tan así. Y mi papá es el que está sobres, ahora es como: "Bueno, ya ya acabaste, ahora, pues, ¿qué sigue, no?" Y yo como: "Ah, esp espéreme tantito". Entonces sí le he hablado. Y cada uno como que, este, se se turnaron para apresurarme a su modo.
<chuckles> Sí, la verdad que se entiende, ¿no? A veces los papás quieren que hagas todo, a lo mejor, rápido, ¿no? Y y, ah, igual a ellos, a lo mejor, no les tomó tanto tiempo hacerlo, pero, eh, algunos tenemos diferentes, eh, como deseos, ¿no? Y bueno, te quería sugerir, ¿no?, de que pudieras hablar con tu papá, que es el que más ahorita te está como presionando, ¿no? Establecer los límites y también validar sus sus emociones, ¿no?, de tu papá, porque, pues, me imagino que él quiere, pues, expresar cómo se siente, ¿no? Y él quisiera que tú lograras, a lo mejor, diferentes cosas, ¿no? Que, a lo mejor, en este momento, eh, tú no lo no quieres, ¿no? O a lo mejor, estás enfocado en otras cosas diferentes, ¿no? Pero sí siempre como protegiendo tu bienestar, ¿no? Ahora que vives tú en tu casa, eh, ya eres más independiente, ¿no? Entonces, te sirve esto para poder, no sé, como darles un ejemplo a ellos de cómo puede ser, ¿no?, ya viviendo aparte.
Sí, creo que es algo muy valioso esto que dices y que no está tan normalizado, o al menos en el país donde donde vivo, no es tan común que, eh, papá e hijo hablen de sus sentimientos, o sea, no tiene nada de malo, pero es un totalmente una cultura machista o algo arraigado que tenemos. Entonces, no creo que en todo lo que llevo de vida he hablado con mi papá de lo que siento una vez, yo creo. Entonces, creo que es del momento y y ya viene siendo justo y necesario porque porque creo y considero que estoy haciendo las cosas bien y y estoy muy apurado, no es como que esté, este, sin hacer nada, al contrario, hay días donde siento que que no me alcanzan las horas. Entonces, este, yo sé que todo va a llegar, que a su tiempo, pero también sí quiero hacerle ver de: "Oye, yo siento que viviste en otros tiempos y en otra época y y sí me gustaría, no sé, eh, ju junto con mi novia, viajar y conocer y y ir, este, fuera del continente, y algo muy padre, y no esperar a tener un hijo para para hacerlo", y y, no sé, siento que estoy haciendo las cosas bien y no le estoy haciendo daño a nadie y me gustaría hacérselo saber.
<chuckles> Exacto. Exacto. Sí, la verdad, se me hace que tienes un buen plan, que has trabajado mucho para para lograrlo, como me dices, desde, eh, chiquito lo es estás trabajando desde los 17 años. Entonces, pues, no pueden decir tus papás, a lo mejor, que: "Bueno, no ha trabajado o, a lo mejor, está en su casa solamente", sino que ya has logrado muchas cosas y y con esos logros que tú tienes deberías sentirte, pues, no sé, orgulloso y, pues, también para poder seguir con estos pasos y todo lo que estás haciendo ahorita, la verdad que sí te recomiendo que hables con tu papá, que que puedan comunicarse el uno con el otro, con una comunicación honesta, ¿no? Y y así, él va a entender cuáles son tus propósitos y todo lo que tú quieres lograr en la vida. A lo mejor, si quieres hacer lo que él, él quiere también, pero a lo mejor, no en este tiempo, ¿no?, sino, sería un poquito más adelante, ¿no? Y, pues, to todavía tienes mucho tiempo. Entonces, sí, la verdad que puedes hacerlo y todo puedes lograrlo, la verdad. Y, pues, gracias por compartirme, pues, esto tan personal tuyo, la verdad.
Muchísimas gracias a ti por por escucharme, por tu orientación y sobre todo por no juzgarme, eh, me gustó mucho tener una opinión imparcial, y sobre todo, me resonó muchísimo, que dijiste de una conversación honesta, y creo que, es justo lo que voy a buscar, eh, no quiero ser como que contrapuntearlo con las opiniones que tenga, yo lo quiero muchísimo y lo respeto aún más, entonces creo que que si me ve, eh, hablando con el corazón y desde un lugar súper seguro y tranquilo, creo que me va a entender, y mira que, si es necesario llevarle mis estados de cuenta, para que vea que ando, este, rapidísimo, trabaje, y trabaje, y trabaje, lo voy a hacer, pero ya me animaste, así que muchísimas gracias.
<laughs> Sí, claro, lo va a entender tu papá, bueno, la verdad que gracias por compartírmelo, y yo encantada de de poder ayudarte un poquito, y sí, te invito a que puedas seguir esas sugerencias que que te di y te va a ir muy bien, la verdad, súper, gracias.
Muchas gracias, muchas gracias, me ayudaste mucho.